Bah, en fait, heu, ouais ma routine, heu, jusqu'à 18:00 c'est la même. En fait, donc, heu, j'ai des pauses, heu, le matin donc 15 minutes, l'après-midi 15 minutes, entre midi et deux donc heu, bah j je prends le temps de manger, le matin je fais mon sport, heu, mais, ouais c'est après 18:00, c'est, heu, enfin c'est ouais le la folie quoi, c'est ça s'arrête plus.
OK. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ouais, ouais. Non, <blows air> ouais, c'est vraiment c'est vraiment courageux, hein, franchement, heu mais après, je vois que tu as un objectif, en fait, heu et heu, enfin, que tu as voilà que tu as c'est c'est très courageux de ta part, mais tu as aussi un objectif et heu, est-ce que tu penses que, voilà, d'avoir c la vision de cet objectif un petit peu, heu, jusqu'à janvier, ça va te permettre aussi de de tenir et te dire que c'est un petit peu, heu, éphémère? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, ouais je vois où tu veux en venir, heu, oui après comme tu dis, heu, oui c'est pas non plus à durée indéterminée, donc heu, là on est déjà en décembre, heu, heu, je vais commencer mi-janvier donc heu, oui grosso modo encore 1 mois à tirer et en plus, il y a les fêtes de fin d'année donc heu, je serai un peu off. Souffler.
Ouais. Donc là, tu vas pouvoir, heu, te reposer, enfin, tu vas prendre un petit pan un petit peu de temps, hem, tu vas prendre un petit peu, peut-être, des congés ou des choses comme ça pour, heu, pour Noël justement? Mmh.
Mouais c'est ça, mais en fait, heu, heu, e en fait c'est ça. Le vrai problème, pour, heu, être honnête avec toi. C'est, en fait, heu, vu que tu vois, bah, m-m heu, mon activité tous les jours, heu, donc heu, en fait ce c'est vraiment c'est, heu, mon secteur d'avi d'activité. C'est, hem, donc heu, proposer des logiciels de comptabilité à des entreprises donc heu, quand ça sera la période de fin d'année, eux ils partent en vacances, heu, l'entreprise est fermée. Donc en soi je serai libre, mais je me dis quoi?: «Ah bah OK, je pourrais remplacer par la 2de activité», en fait vu que c'est flexible, c'est le piège. Tu comprends?
Ouais. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ouais. OK. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu arrives pas à imposer des limites en fait, heu, tu c v vu que ça te fait de l'argent, en fait, tu tu tu fais malgré que malgré que tu sois fatigué. Bah, peut-être que ce serait bien justement v bah en profiter vu qu'il y aura cette période de pause, pour, heu, vraiment quand même t'accorder des temps, heu, pour ta pour ta vie perso. Pour ta vie avec ta famille, pour ta vie avec tes amis, parce que, heu, c'est l'occasion, en fait, surtout avec, heu, Noël et cetera. C'est un petit peu l'occasion de de se rassembler, non? Qu qu'est-ce que tu en penses?
T exactement. Moui.

Ouais, non, non, c'est vrai et oui, g heu, ma famille m'en voudrait si, heu, je suis pas là pendant les périodes de fêtes donc heu, oui, non, non, c'est vrai, ça me permettrait de souffler mais, heu, ouais, en fait, c'est ce côté flexible qui est qui est à double tranchant, qui est bien et pas bien et ouais, après je me dis: «Est-ce que» enfin, comment je pourrais redéfinir la chose? Heu, peut-être me faire un planning mais est-ce que je vais m'y tenir le au planning? Puisque c'est j'ai finalement, j'ai durée toujours le choix.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. C'est en fait et tu penses pas que tu pourrais t'imposer quelque chose tel un planning parce que, heu, tu tu sais au fond, heu, la vérité et donc, du coup, heu, ouais, j non, mais je je comprends tout à fait. Ça c'est c'est vraiment difficile. Puis, il y a aussi ce cet c'est un petit peu cet «appât du gain», entre guillemets mais, heu, mais qui qui est pour une bonne raison puisque tu tu commençais une nouvelle activité, heu, à la rentrée, hem, enfin, heu, hem, en début de janvier. Mais heu m mais c'est vrai que peut-être t'imposer quand même un un petit planning, ass peut-être un planning assez flexible, tu vois, mais, heu mais par exemple, heu, pendant à à partir de d'une certaine heure, vraiment couper tout, te co déconnecter totalement, je sais pas, tu vois?
C'est ça, ouais. Oui. Oui, oui.
Et pour, heu, pour pour te reposer aussi, parce que j'ai l'impression q enfin ça ça ça a l'air quand même, heu, assez intense, heu, aussi émotionnellement et cetera, de de ces ces longues journées de travail et cetera. Enfin c'est c'est vraiment courageux de ta part, hein.
Ouais, je vois où tu veux en venir. Ben, merci, mais oui, je vois où tu veux en venir, en fait, ouais, me, heu, un planning flexible finalement ou me ou m'imposer un certain d nom nombre d'heures pour la 2nde activité et heu et m'y tenir et heu, ouais, donc ça je pourrais le faire et heu, ouais, comme tu l'as dit aussi de toute façon, en janvier, heu, c'est pas à durée indéterminée donc en janvier je pourrais réduire, heu, heu, du coup, heu, cette activité, parce que le but, en fait, de ma nouvelle activité en janvier, c'est que je sois in indé indépendant que de cette activité, donc heu, ouais.
<chuckles> Ouais. Ouais. Indépendant? D'accord. OK. OK, donc heu, donc en tout cas, c enfin, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez limité et heu, de toute façon, peut-être si tu as des remarques de tes proches ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que tu peux leur dire, de toute façon, que qu'il y a il y a un objectif derrière et que c'est bientôt fini. Enfin
Ouais, non, non, c'est vrai et oui, en p ouf, pour le moment j'ai pas eu de ouais, non, non, c'est clair.
Et même pour toi, pour te motiver, ouais. Enfin, j'ai j'ai t j'ai l'impression que, de toute façon, tu as l'air super motivé et que et que enfin voilà, tu es tu as tu as envie de de que ce projet, heu, heu, se concrétise, donc heu, d c'est déjà super beau, enfin, de voir, heu, si tu as cette motivation et cetera, heu, enfin, ouais.